In America, in America.
Ah, in America, okay, oka Quindi magari anche una dinam z Mh.
Sì. E allora sì. No, che poi è anche più rischioso, perché qui veramente per cose del genere ti ti ti vengono a casa e ti si portano via, eh.
Eh. Eh, sì per quello dico. <chuckles> Eh, eh, eh, eh, cert No, no, no, per quello che dico.
Ah, beh, insomma, dopo che è successo a me? Quando io ho letto questo l questo questo rapporto, no, e ho fatto: "Ma" cioè, i io ero sicuro che non l'avevo fatto, no, però m'è venuto il dubbio, no, ho fatto: "Ma, magari ero talmente fuori di me" no
Sì. È successo. Mh-mh.
"che che no ho ho perso ho perso il lume della coscienza, della realtà, e ho fatto veramente mi sono comportato veramente così?" No, veramente m'è venuto il dubbio. Allora ho chiesto a mio figlio, no
Mh. Eh. Mh. Mh. Mh. Mh.
gli ho detto: "Ma" Dice: "No, no papà no, nie cioè non"
Ti insulta. <chuckles>
"non è mai successa una cosa del genere che tu sei venuto, che hai sbattuto la la porta che volevi entrare, uhm, di prepotenza e e, mhmm"
Ma Ma meno male che tuo figlio era grande abbastanza da registrare questa cosa, e poi averti detto la verità, altrimenti tu avresti avuto il dubbio tutta la vita, e non sapevi neanche come relazionarti a questa cosa. Ehm e
Sì. Sì, va. Ho ho No, no, oddio, magari no, dopo perché, dopo a fine, razio cioè, il il r r razionalmente quella è stata una cosa istintiva che mi è venuta appena ho letto questa cosa, poi dopo col tempo so che non perché non ho mai avuto problemi di di d sdoppiamento della personalità, di atti così che ho fatto che poi ovvio perché sai ci sono delle persone che commettono delle cose, e poi dopo la coscienza siccome è talmente forte il il il mhmm, peso, no, la coscienza poi dopo la mhmm <clicks tongue>
Eh. Dit Sì, sì, sì, sì, sì. Eh, no, come, cioè È, uhm, Il rimorso. Sì, sì, sì, l
Elimina elimina quel ricordo
Mh. Esatto. La assorbe, la nasconde, ehm
capito? E quindi Sì. E quindi tornando al discorso, no, che tu magari v vedi questo questo video, no, fatto in cui stai facendo f magari ti può vedere u un dubbio del genere, no, dici: "Ma fossi ma fossi io, ma fossi veramente io quello che fatto questa cosa?"
Mh. Mh. Certo, sì, sì. Mh. Eh, ora ho capito cosa intendi. Sì, è vero, questo c'è un rischio, ehm, in cui, punto <chuckles> perché ognuno di noi nel resto reagisce in maniera diversa agli stimoli qui Eh.
Poi, specialmente sai, se specialmente se stai penso che pure questi qui non hanno tenuto conto, no, gli gli inquirenti, che erano, i i diciamo, in una zona in cui comunque tu sei perché cioè, mhmm, ad esempio, che ne so, mi mi riconoscono una cosa fatta in in mhmm, Islanda, no, eh, che io non c cioè, vedono che non ce so mai s
Mh, sì. Sì. <chuckles> Sì. Mh. Non c'entri nulla <chuckles> dell'Islanda
Quindi, capito? Anche se dicevo sei tu, no, però vabbè non ce so mai stato, non ce stanno tracce che io ho fatto quelli là, quindi decade, no, ma il dubbio se magari ecco in un ambiente in cui tu sei o se sei uso frequentare, no, sei, mhmm
<chuckles> No. Cert certo. No Eh, sì, che se le giri da dietro dici, e quindi può essere che ti aggancia.
che poi Eh, il dubbio ti può ti ti ti può avvenire.